अ, जी देखिए, बात कुछ ऐसी है ना मैं काफ़ी ज़्यादा समस्या से गुज़र रहा हूँ और काफ़ी दुविधा में हूँ अ, पिछले कुछ समय से। और मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उस स समस्या से, इस दुविधा से निकलूँ तो कि निकलूँ कैसे? और इसलिए एक आशा की किरण लेकर आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे अ, इसका कोई समाधान दें और मुझे इस समस्या से बाहर निकालें और समस्या कुछ ऐसी है कि ना मैं अपने सपने खो चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि अ, मैं अपनी सारी ज़िंदगी में ना जितनी भी मेरी चीज़ें थी, जितनी मेरी उम्मीदें थी वो कहीं न कहीं न खो गई हैं और मैं ना अब उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। अ, मेरे जो सपने थे वो बिखर गए हैं, मेरी उम्मीदें टूट चुकी हैं और जो मेरी आशाएँ थीं वो खो चुकी हैं। और वो कहीं न कहीं न अ, इस तरह से बर्बाद हो चुकी हैं अ, कि मुझे समझ नहीं आ रहा और अब मैं ना उन्हें स्वीकार करने के लिए भी शायद तैयार नहीं हूँ अंदर से। मैं अंदर से मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी खोई हुई उम्मीदें जो हैं उन्हें स्वीकार कैसे करूँ? अपनी जो खोई हुई आशाएँ हैं, सप जो मेरे टूटे हुए सपने हैं जो मेरी जो मैनें इतने सपने सजाए हुए थे वो सब जो है ना वो अ, चुटकियों में टूट गए हैं सब चुटकियों में बिखर गए हैं। अ, खोए गए कहीं पे खो गए हैं। और ना अ, मैं सच बताऊँ तो मैं अब उन्हें सम अ, समझ नहीं पा रहा हूँ। और सच बताऊँ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है मैं मेरा मन, मेरा दिल ना उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको स्वीकार करूँ तो करूँ कैसे? अपने दिल और मन को समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे? और इसी वजह से ना अ, मैं अ, आपके पास आया हूँ कि आप मुझे कोई न कोई इसका समाधान दें और इस समस्या से अ, मुझे बाहर निकालें।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बातों को जो है, महसूस कर पा रही हूँ और ये बिल्कुल अ, स्वाभाविक है, बिल्कुल चिंतित मत रहिए। तो अ, मतलब होता है ना कि आपको मैं कुछ सुझाव देने से पहले आपकी जो परिस्थिति है, उसको अ, थोड़ा और गहराई से जानना चाहती हूँ। तो आप मुझे ए बता सकते हैं कि मतलब ये जो आप बोले हैं, ये दर्द और ये खालीपन, जो भी आप जैसे बोले हैं कि आप टूट गए हैं या जिस परिस्थिति से गुज़ गुज़र रहे हैं, किस घटना या किस पल के बाद सबसे ज़्यादा मतलब महसूस होने लगा है? वो कौन-सी घटना है, जिसकी वज़ह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं?
जी। जी देखिए, अगर मैं सच बताऊँ, तो आज से 1 साल पहले मैं एक लड़की से बहुत प्रेम किया करता था और एक बेहतर रिश्ते में था। परंतु अ, अब मैं उस रिश्ते में नहीं हूँ। अ, मेरा वो रिश्ता जो है, वो टूट चुका है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब मैं उस टूटे हुए रिश्ते से उभर नहीं पा रहा हूँ। मैं उस लड़की को भूल नहीं पा रहा हूँ और वही मेरी उम्मीदें थीं, वही मेरे सपने थे, वही मेरी आशाएँ थी और जिनके साथ मतलब जिनके साथ मैंने वो उम्मीदें सजाई देखी थीं, जिनके साथ मैंने वो सपने सजाए थे, जिनके साथ मेरी अ, आने वाली ज़िंदगी की आशाएँ जुड़ी हुई थीं, अब वो अ, कह सकते हैं ना अ, चुटकी भर में टूट गई हैं। वो अब सब कुछ बिख़र गया है और मैं अब उन सबको भू नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं सच बताऊँ, तो ये नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि जो लड़की कल तक मेरी हुआ करती थी अ, जो लड़की कल तक मुझे अ, सब मुझे अ अ, सि सिर्फ़ मेरी बन के रहा करना चाहती थी, जो कल तक लड़की मुझसे शादी के वादे करती थी, वो आज मुझे अ, कह सकते हैं ना, बिल्कुल ही तरह भूल चुकी है। वो मुझे इस तरह से भूल चुकी है कि शायद मैं कभी उनकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं था और मैं उस चीज़ को, शायद कह सकते हैं ना, स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? इस समस्या से बाहर निकलूँ कैसे?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, अ, बिल्कुल, आप ह जैसे जिस परिस्थिति से गुज़र रही हैं अ, मैं समझ पा रही हूँ। और जो अ, जिस अ, ये बहुत जगहों पर बहुत सारी स्थितियों पर हर हर किसी को जो है कहीं न कहीं कभी ऐसा परिस्थिति से गुज़रना पड़ सकता है, तो आप चिंतित मत होइए, और आप मुझे एक और बात बताइए कि जो आशा है टूटी है ना वो ज़्यादातर मतलब होता है नहीं कि किससे जुड़ी थी जो आपने रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते से, जिन लड़की के बारे में आपने बात किया, उसकी वजह से आपको ज़्यादा ठेस पहुँचा है या आपने जो भविष्य के लिए अ, ह जैसे मतलब होता है नहीं कि एक अ, आपने जो भविष्य के बारे में सोचा था या लक्ष्य बनाया था उसके टूटने की वजह से या, मतलब होता नहीं कि ख़ुद से जुड़ा हुआ है ज़्यादा, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको सबसे ज़्यादा मायने रखते थे और उसके टूटने से आपको ये महसूस हो रहा है।
जी। जी देखिए मुझे लगता है ये सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। ऐसी अ, कोई एक चीज़ नहीं है कि उनकी वजह से हो अ, उस चीज़ की वजह से हो रहा हो। ये हर चीज़ की वजह से हो रहा है, जो मेरी उम्मीदें टूटी हैं उनकी वजह से भी हो रहा है। मेरे जो सपने सपने सजाए थे, मैंने जो शादी के सपने देखे उनके साथ मैंने भविष्य देखा था अपना उनके साथ, वो सब टूट गया है, वो सब बिखर गया है। और देखिए अ, जब इंसान ना एक रिश्ते के अंदर अ, काफ़ी समय से रह रहा होता है, और सब कुछ अ, सब एक हदें पार कर गया होता है, अ, प्रेम के अंदर, प्यार के अंदर हर चीज़ अ, उसने कर दी होती है। और फ़िर एक समय ऐसा आता है कि एक इंसान आपको तीसरे इंसान के लिए छोड़ के चला जाए, और आपके सब सपने अ, तोड़ के चला जाए, आपकी खोई आपकी जो उम्मीदें है उनको अ, चूरा-चूर करके चला जाए तो आप को मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसा लगेगा। तो मैं उसी स्थिति से गुज़र रहा हूँ, और हर चीज़ से बुरा लगा है मुझे, मेरी जो सपने टूटे हैं उनसे भी, जो मेरी आशाएँ टूटी हैं उनसे भी, जो मेरी उम्मीदें खो चुकी है उनसे भी, हर चीज़ से मेरा दिल दुखा है, हर चीज़ से मेरा दिल टूटा है।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ, बिल्कुल। तो मुझे एक और बात बताइए इसी से जुड़ी हुई। अ, क्या आपने ये जो दर्द से गुज़र रहे हैं आप या जो भी महसूस कर रहे हैं, अ, ये दर्द को किसी से अ, साझा करने की कोशिश की है आपने? या अधिकतर आप अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? या आपने किसी से बाँटी है अपने दर्द को? या सहायता लेने की कोशिश की है इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए?
जी। देखिए, अगर मैं बात करूँ मेरे ज़्यादातर मैं लोगों से बात नहीं करता हूँ। और अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो देखिए मैं अपने वो मेरी माँ हैं। अ, मैं अपनी माँ से हर एक बारे में बात कर लेता हूँ और इस बारे में मैंने अपनी माँ से पहले कभी बात की थी। परंतु देखिए अ, और मेरी माँ देखिए मेरा समर्थन भी करती हैं इन सब चीज़ों में। अ, ठीक है। परंतु अब की अगर मैं बात करूँ तो अब मैं अपनी माँ से ज़्यादातर इन बारे में बातें नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अ, मैं अक्सर अपनी माँ से बात करते हुए इस बारे में रोने लग जाता हूँ। और जब मैं रोता हूँ तो मेरी माँ भी रोने लग जाती हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरे वज़ह से और परेशान हो, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान कर चुका हूँ उन्हें। तो कह सकते हैं कि अब वो भी नहीं रहीं कि जिनसे मैं अ, समर्थन ले सकूँ, जिनके सामने मैं जिनके साथ मैं बात कर सकूँ। और दोस्त कह सकते हैं अगर मेरे हैं तो मैं उनसे ज़्यादातर इस बारे में बात करता नहीं हूँ क्योंकि एक दोस्त हुआ करता था जिससे मैं बात किया करता था इस बारे में। परंतु अब वो भी नहीं रहा क्योंकि वो कनाडा चला गया है और अपने कामों में व्यस्त है, अपने अ, पढ़ाई में व्यस्त है। तो उसके अ, साथ भी अब ज़्यादा बात नहीं होती इस बारे में। तो कह सकते हैं कि अ, समर्थन तो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा है, मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं एक लाइब्रे अ, एक, डायरी लिखता हूँ अक्सर रोज़। अ, तो उस डायरी में मैं अ, अपनी चीज़ें लिख देता हूँ, कुछ लाइन्स लिख देता हूँ अ, जो मुझे दिमाग में आती हैं। उस उनके बारे में अ, टूटे रिश्ते के बारे में, सपनों के बारे में, किसी भी बारे में। अ, मैं उसमें अपनी जो है अ, कह सकते हैं ना अंदर की चीज़ें वो साझी कर लेता हूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ और जैसे आप इस परिस्थिति के से निकलने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे एक बात बताइए जैसे कि इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और अ, किसी के साथ जो है आप अच्छे से साझा भी नहीं कर पाते हैं तो क्या आप अभी अ, मतलब होता है ना कि अ, खुद को किसी नए लक्ष्य के लिए या कोई बदलाव में मतलब नहीं है कि अपने अंदर बदलाव लाने में या लगाने में कुछ कोशिश कर रहे हैं? क्या आप सच में अ, ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई रिश्ते को जो है अ, समय देना चाहते हैं या लक्ष्य क्या है आपका ये बताएँगे?
<smacks lips> जी देखिए, मेरा लक्ष्य जीवन में एक ये था कि मैं एक अ, बड़ा अफ़सर बनूँ और काफ़ी अ, पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब अ, जगह एक कामयाब पद लूँ। अ, परंतु देखिए ऐसा है कि मैं अब उस अ, स्थिति से उस स्थिति में भी नहीं रहा हूँ क्योंकि अ, जो मेरे सब मेरे क मैंने कहा कि मेरे जो सपने थे वो मैंने उनके साथ देखे थे तो वो अब टूट चुके हैं और अब के समय पर मेरा कोई लक्ष्य ज़्यादा मुझे लगता है रहा नहीं है। और जो था वो वही था और शायद अब कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मैं वो बनना तो चाहता हूँ अब भी परंतु अ, पिछले 1 साल से मेरी काफ़ी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है ना अ, कि मुझे नहीं लगता कि अ, अब मैं वापस से शुरू कर पाऊँगा उन चीज़ों को। जहाँ मैंने छोड़ा था, मैं वहाँ से अ, वापस से चीज़ों को पकड़ पाऊँगा या नहीं पकड़ पाऊँगा? तो ऐसी सब चीज़ें अ, मुझे लगता है जीवन में बन रही है। और रही बात किसी नए रिश्ते की अ, तो देखिए अब अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी रिश्ते को अपनी ज़िन्दगी में लाऊँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बिखर चुका हूँ और अब मैं फिर से दोबारा टूटना नहीं चाहता, बिखरना नहीं चाहता अपने अ, अपने आपको दिल अपने दर्द को अ, अपने दिल को दर्द नहीं देना चाहता। अ, जी।
जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। मैं बिल्कुल समझ पाई हूँ आपकी बातों को बहुत अच्छे से तो जील मैं आपको ये बताना चाहूँगी देखिए जब कोई रिश्ता टूटता है ना तो दर्द सिर्फ उस व्यक्ति के चले जाने का नहीं होता है बल्कि उस भविष्य का भी होता है जिसे आपने अपने मन में उसके साथ जी लिया था। है ना? असल में हम एक इंसान खो मतलब इस इंसान को नहीं खोते हम अपने उस हिस्से को खोते हैं जो उस रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो खालीपन, भ्रम और उदासी जो है ना वो महसूस होता है तो बिल्कुल स्वाभाविक है इस दर्द को जल्दी ठीक करने की कोशिश करने के बजाय उसे महसूस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए रोना आए तो रोना, चुप रहने का मन हो तो चुप रहना या मतलब होता है ना ये सब हीलिंग का ही हिस्सा है। तो अपने आप को ये कहकर दोषी ना ठहराइए कि आपने ज़्यादा उम्मीद की थी क्योंकि उम्मीद जो है करना इंसान होने की मतलब होने की निशानी है ना? अगर आप बोलेंगे की मैंने ज़्यादा उम्मीद की थी ऐसा नहीं करना चाहिए था ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये कमजोरी है। आपकी उम्मीदें गलत नहीं थी बस हालात और लोगों की जो क्षमता है अ, उनसे मेल नहीं खा पाई। तो धीरे-धीरे ये समझना भी ज़रूरी है कि कुछ अ, मतलब सवालों के जवाब ना कभी नहीं मिलते हैं। तो हर दर्द का जो है ना क्लोजर अ, सामने अ, वाला नहीं देता है अक्सर हमें खुद को ही अपने मन को मतलब समझाकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस खालीपन को तुरंत किसी और चीज़ से भरने की जल्दबाज़ी ना करें और कुछ समय का खाली मतलब रहना आपको खुद के मतलब खुद के साथ रहना सिखाता है। आप बोल सकते हैं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना यही परिस्थिति आपको भविष्य में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्राँग व्यक्ति बनाएगा। अभी मतलब होता है ना कि बड़ी उम्मीदें अ, बनाने या बड़े फ़ैसले लेने की ज़रूरत भी नहीं है बस अपनी दिन को मतलब होता है ना कि नरमी से जीना सीखिए, खुद से मतलब वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप किसी टूटे हुए अपने प्रिय के साथ करते हैं। है ना? आपकी कोई को दीस दोस्त जो है इसी परिस्थिति से गुजरता तो आप कैसे उनको सँभालते? तो खुद को भी आप उसी तरीके से सँभालिए और याद रखिए आप टूटे नहीं हैं आप बदल रहे हैं सीख रहे हैं। और धीरे-धीरे खुद के और करीब आ रहे हैं। अगर आप ये सोच के आगे बढ़ेंगी तो कहीं न कहीं मेरा सुझाव आपको मदद कर सकता है।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। हाँ जी, देखिए आपने जो मुझे सुझाव दिए हैं ना मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अ, जल्द ही अगर मैं सुझावों को अपने ज़िंदगी में अ, लगाऊँगा अपने इन ज इस में अमल करूँगा तो काफ़ी जल्द ही मेरी ज ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। और आपने जो मुझे आश्वासन दिए हैं ना मुझे उन आश्वासनों की अ, सच में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी। और मुझे वो अश्वा उस अ, अब वो आश्वासन सुनकर काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है और आपके साथ जो मैंने अ, बातें साझा की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उन बातें साझा करने के बाद मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करकर। अ, तो आपका ये जो आपने मुझे कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।